Ehm, allora u un pezzo in particolare, ehm, è una domanda difficile perché ascoltando tanta musica poi, ehm, di di vario tipo, no, ehm
Eh, giusto certo. <chuckles> Chiaro chiaro, si spazia. <chuckles>
Allora eh, sì, sì, ti posso dire, ehm ecco un gruppo che mi piaceva che mi piace tuttora molto è i sono i Linkin Park, ehm, di cui insomma hanno fatto delle delle canzoni abbastanza note nel soprattutto negli anni inizio anni 2000 ehm, e hanno questo questo stile un po' lo chiamano "nu metal", però in realtà non è non è così metal, anche un po' pop, no, come come genere, quindi sì esatto, un ibrido, infatti hai detto bene, ehm, uno dei loro primi album si chiamava "Hybrid Theory".
Certo. Ah, okay. Chiaro. Certo, certo. Ah. Neanche, okay. Ah okay, è un ibrido, dai, diciamo. <chuckles> Okay. Ah, vedi? <chuckles> Okay.
Sì, sì, quindi proprio azzeccato, no, e
Proprio azzeccato allora. Okay, okay, mh, bene, bene.
Sì, sì, sì e, mhmm, e e secondo me era molto, ecco, non so esprimeva certe certe emozioni magari e soprattutto quando ero adolescente, no, magari avevo, uhm, non so una voglia di esprimermi magari un po' di rabbia, un po' di frustrazione, no, ecco ascoltare la musica secondo me era un modo per incanalare, come dire, l'energia
Bello, bello. Certo, eh, giustamente. Chiaramente, certo. Ecco, sì, sì, sì, a dare sfogo a questo tipo di emozioni, ehm, sì, sì, è importante, assolutamente, sì, sì, sì, è un ottimo un ottimo metodo quello.
Dare sfogo, sì, esatto. Però Un ottimo sì, deterrente come dire, no. Ehm, e poi ecco è è è è, mhmm, secondo me interessante come ci siano poi anche vari benefici psicologici, no, ad esempio nell'ascolto della musica.
Certo, certo, assolutamente. Ah, caspita lo dicono proprio, sì, sì, sì, è vero, è vero. Proprio sono anche le onde, no, nel che il cervello capta, a livello scientifico proprio fanno degli studi che è importante, no, no è vero. Dà molti benefici la musica. Assolutamente. Assolutamen
Uhm. Poi non solo, uhm Mh-mh. Sì. Vero. Mh. Sì, sì, sì. E ecco questo ehm, questo mi ricordo che